Akhir-akhir ini, banyak kan, orang-orang tuh, udah mulai menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan berolahraga. Nah, kalau Kakak sendiri nih, gimana sih, pengalaman Kakak dalam berolahraga? Apakah, Kakak itu rutin olahraga? Atau, ja jarang-jarang berolahraga?
Mhm. Oke. Nah, kalau untuk aku pribadi, kebetulan memang aku suka olahraga, ya. Jadi, dalam seminggu itu, aku bisa idealnya 5 kali lah, dalam seminggu, olahraganya, dan, eee, itu, apa ya, karena aku spesifik olahraganya, nge-gym, ya. Jadi, karena gym itu juga ada program, eee, ya udah, jadi, aku ngikutin programnya itu.
Wah, keren. Oh, iya. Jadi, Kakak udah, eee, ikut nge-gym berarti jadi, kayak jadi anggota tetap di gym itu, berarti ya?
Betul! Ya, aku member ya, di gym, ya. Kan, biasa kalau di gym itu, bisa pilih untuk yang, eee, kalau tempat aku tuh, ada yang kalau enggak salah minimal 3 bulan, bisa 1/2 tahun, bisa setahun, dan kalau enggak salah, ada yang sekalian 2 tahun, gitu. Dan, aku tuh, perpanjang memang setiap yang setahun sekali, gitu, memang, eee, apa ya, lebih enak aja sih kalau me itu kan. Jadi, enggak perlu mikirin soal biaya lagi, ya, seperti yang paling panjang.
Iya iya. Wah, iya iya iya, benar banget itu. Jadi, kalau dalam setahun, jadi enggak perlu, eee, bayar lagi, ya. Jadi, kita tinggal da eee, Kakak nanti tinggal datang-datang aja, rutin nge-gym-nya. Nah, itu Kakak biasanya emang rutin tiap hari? Atau, me eee, cukup 5 kali dalam seminggu? Atau, berapa kali tuh rut ke gym-nya itu?
Benar. Heeh. Ya. Jadi, aku kalau nge-gym itu, eee, tadi yang kayak aku bilang, 5 kali dalam 1 minggu, dan, eee, setiap hari itu udah ada programnya. Misalnya, hari pertama itu aku bisa mainnya, jadi kan, kalau aku programnya campuran ya, sebenarnya, antara upper-lower, dan, eee, push-pull leg. Jadi, misalnya hari pertama itu aku mainnya push da push day, jadi segala gerakan yang berhubungan dengan mendorong itu untuk melatih dada, eee pundak, sama tangan. Terus, hari kedua itu pull-day, hari ketiganya leg-day. Nah, nanti hari keempat itu ada, eee, campuran ya, jadi upper-body. Jadi tuh, sebenarnya push sama pull dijadiin satu. Dan, yang kelima itu lower lower-body, jadi, leg-day tapi, versi yang alternatif dari yang leg-day sebelumnya.
Oh, iya. Wah. Mantap tuh. Wah, iya iya, keren. Jadi, saya paham, jadi, eee, setiap hari itu ada, eee, program-program tersendiri untuk membentuk bagian-bagian tubuh yang bagian atas, atau bagian bawah. Jadi, udah ada kayak terprogram, tersusun, gitu ya? Nah, itu yang bikin programnya Kakak sendiri? Atau, emang ada dari, eee, orang gym yang membantu Kakak, untuk membikin program itu?
Benar. Oke. Jadi, kalau untuk programnya sendiri, eee, dulu aku sambil ini sih, searching-searching ya. Kan, eee, di online tuh, banyak sekali informasi soal program rekomendasi, entah, misalnya untuk 5 hari, untuk 3 hari, 4 hari. Dan, kebetulan kalau aku pribadi itu, idealnya menyempatkan 5 hari sih, bisa, untuk nge-gym. Jadi, eee heeh, aku cari nih, program yang waktu itu, eee, 5 hari. Sebenarnya, dulu awal pertama banget tuh, sempat yang 6 hari, cuma, secara praktek, eee, enggak konsisten ya, kadang kan, capek juga, dan, kadang ada kerjaan lain juga. Jadi, ya udah, aku coba turunin deh, jadi 5 hari, supaya lebih seimbang, gitu.
Wah, iya, itu mantap. Wow. <chuckles> Oh, oke oke. Berarti kalau sekarang kan Kakak udah rutin tuh nge-gym-nya minimal 5 kali ya tadi dalam, eh, seminggu. Nah awal-awal dulu, Kakak memulai untuk ikut nge-gym ini, itu Kakak, eee, terbentuk kebiasaannya itu udah langsung rutin atau dulu sempat bolong-bolong juga dan siapa sih yang mendorong Kakak untuk, eee, ikut, eee, kegiatan olahraga nge-gym ini?
Mhm. Betul. Mhm. Oke, jadi kalau untuk pertama kali nge-gym, eee, itu ya, tadi kan aku coba terapin 6 hari tapi memang ternyata terlalu banyak ya, sepertinya. Jadi aku turunin nih jadi 5 hari dan untuk sebelum gym pun sebenernya aku udah selal apa ya, sering olahraga gitu ya di rumah, entah aku push-up.
Oh, jadi selain nge-gym Kakak juga olahraga yang lain ya?
Heeh, jadi sebelum gym aku udah suka kayak push-up, terus ada skipping, aku punya lompat tali, terus aku kadang ya pokoknya olahraga-olahraga yang pakai gerakan badan yang enggak perlu beban tambahan gitu ya, yang aku bisa lakukan.
Berarti olahraga sendiri ya, kalau yang tadi kayak apa, skipping, eee, push-up, ya itu, olahraga sendiri enggak pakai alat, enggak pakai apa ya?
Bener. Mhm, betul dan, eee eee, sebenarnya dulu cukup rutin ya cuma, eee, setelah waktu itu 2 tahun lalu, aku baru dikenalin nih sama teman aku cobain free trial nih, mau enggak buat nge-gym di tempatnya dia, dan setelah aku coba ternyata seru juga gitu dalam arti, eee, sekarang tuh aku jadi lebih merhatiin nih, eee, kalau otot-otot eee, olahraga tuh, misalnya gerakan tertentu yang kena tuh bagian otot mana sih. Kalau dulu kan emang cuma sebatas, "Ya udah olahraga aja, biar ada gerakan," gitu ya. Cuma kalau sekarang tuh memang benar-benar lebih mendalami gitu.
Iya iya. Wah, jadi sekarang udah mulai banyak nih ilmunya tentang kesehatan, membentuk badan juga gitu ya. Oke, nah kalau tadi kan Kakak cerita awal-awal dulu Kakak biasanya tuh olahraganya cuma yang kayak push-up atau misalnya kayak skipping. Nah itu dulu awal-awal pertama Kakak memulai untuk berolahraga itu gimana, apakah ada pernah ada momen-momen khusus atau memang dari kecil banget tuh udah, eee, biasa olahraga gitu?
Bener. Mhm. Mhm. Hmm. Oke. Nah, itu kalau ditarik sebenarnya cukup lama ya. Ini, eee, balik ke awal dulu pas aku SMP sebenarnya. Jadi, eee heeh, heeh, berarti dulu tas SD kan sebenarnya aku cukup apa ya, cukup enggak perhatiin soal olahraga, dalam arti aku makan dulu banyak tuh. Jadi, untuk anak SD pada waktu itu, ya bisa dibilang aku tergolong gendut gitu dan enggak tau kenapa ya mungkin, eee, semenjak itu tuh aku baru pertama kali nyoba olahraga pas SMP tu skipping inget banget. Jadi, eee, dulu lucunya gini sih Kak, karena dulu kan aku olahraga tapi aku enggak mau kelihatan olahraga gitu, enggak mau dilihat pas olahraga. Jadi, eee, aku tuh skipping-nya heeh betul, jadi aku skipping tuh diam-diam, jadi misalnya setiap orang rumah kan ada papa mama juga ya, eee itu di rumah pas mereka udah pada pergi ya udah aku baru skipping tuh saat itu. Jadi itu, eee, ya lucu-lucuan. <chuckles>
Wah udah dari kecil berarti ya? Heeh. Oh. <chuckles> Oh, jadi malu-malu gitu? <laughs> Mmm. Iya iya. Nah, iya, itu kenapa alasannya? Eee, malu kah, atau karena apa? Dan akhirnya ketika memutuskan untuk lanjut olahraga, eee, itu alasannya karena apa juga, apa karena udah mulai kan tadi udah mulai beranjak remaja, mungkin mulai puber kali jadi udah nyadar, kayak bentuk badan saya sudah enggak ideal, apa kayak gitu atau gimana tuh?
Iya, heeh. Mhm, mhm. <chuckles> Nah, eee, jujur aku juga enggak ngerti ya sebenarnya motivasi dulu apa cuma, eee, pengen aja sih olahraga. Jadi eee, tapi aku memang malu kalau untuk olahraga dilihatin. Apalagi kan baru pertama kali gitu kan. Takut kayak entah salah atau apa. Jadi, eee, ya udah aku jadi kayak skipping, eee, misalnya sehari, eh, 100 gitu. Terus, eee, kadang push-up juga, sit-up juga, jadi ya olahraga-olahraga standar yang bisa dilakukan di rumah dan, eee, apa ya, mungkin dari situ juga lumayan kelihatan ya prosesnya kayak berat badannya turun, terus, eee, secara apa, secara gerakan tuh bisa lebih banyak gitu ibaratnya kalau misalnya awalnya enggak bisa sama sekali push-up terus tiba-tiba bisa 10, bisa 20, dan senang aja sih ngelihat progresnya gitu.
Oh keren keren. Oh berarti badannya jadi lebih lentur, lebih mungkin lebih berenergi juga ya, Kak, ya?
Heeh. <chuckles> Benar benar, dan, eee, apa ya, kelihatan juga sih secara fisik tuh berubah juga ya. Mungkin tadi Kakak bilang ada puber juga, eee dan heeh, tapi sebenernya kayaknya aku puber tuh udah duluan sih, kayaknya pas SD tuh udah puber sih, jadi mungkin, eee, awalnya tuh lebih kayak jadi lebih kurusan kali ya pas SMP ke SMA terutama, itu.
Iya iya. <laughs> Oh, jadi bodinya mungkin lebih ideal ya, tadi yang mungkin berat badannya agak berlebih, jadi sekarang udah berkurang jadi lebih ideal ya. Nah apakah, eee, gara-gara itu Kakak akhirnya m mulai, eee, terbiasa untuk berolahraga dan, mmm, apa, me kayak meyakinkan diri Kakak untuk terus lanjut berolahraga gitu, apakah karena alasan itu?
Heeh. Mhm. Mhm, bener, jadi, eee, se sebenarnya sesimpel itu udah jadi bagian dari rutinitas aku kali ya, pas dulu itu. Eee, jadi, eee, sebenarnya dulu enggak lama-lama juga kok. Kayak aku olahraga itu paling cuma ya, 15 sampai 30 menit doang tapi rutin setiap hari. Eee, jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu ya akhirnya berlangsung gitu ya, sampai aku SMA, sampai aku kuliah dan akhirnya kebawa juga nih sampai sekarang di mana aku udah mulai cobain, eee, nge-gym juga.
Wah keren nih. Berarti emang udah dari, eee eee, kecil ya, dari remaja udah mulai ol suka olahraga, dan terus membiasakan diri sampai akhirnya sekarang, eee, jadi rutin olahraganya gitu ya. Oke, nah kalau untuk, eee, olahraga itu sendiri, Kakak di waktu-waktu mungkin yang sangat sibuk kan, eee, mungkin kayak, eee, dulu p pas SMA mungkin kalau kayak ujian atau apa, apakah Kakak masih bisa sempat untuk berolahraga? Atau kalau enggak apa sih yang Kakak lakuin, gitu?
Mhm. Betul. Mhm. Eee, iya. Nah. Mhm. Nah, dulu, eee ,aku ingat banget sih pas SMA itu, tepatnya pas menjelang ujian nasional ya. Kan itu lagi sibuk tuh banyak ada tugas, ada di sekolah ada apa, ada kegiatan tes tambahan lagi, ada latihan tambahan dan itu memang sedikit tertunda sih. Jadi, eee, yang pas kelas, eee, apa, kelas dua SMA itu masih cukup sering, eee, kelas tiga terutama udah menjelang ujian itu udah mulai jarang-jarang. Nah, itu ada sih memang momen-momen yang seperti itu. Tapi, eee, pas kuliah, juga sebenarnya ada mulai olahraga lagi sih aku, karena kan kebetulan di kuliah itu aku sempat ekskul apa namanya, kayak bukan ekskul ya, UKM ya. UKM, taekwondo, jadi aku ada olahraga yang, eh, memang heeh, enggak cuma olahraga sendiri tapi ada aktivitasnya bareng juga.
Iya. Iya. Oh. Oh iya keren keren mhm. Oh gitu. Jadi kalau kayak, ya taekwondo kan sebenarnya juga termasuk salah satu jenis olahraga ya, heeh. Nah itu, eee, dari berarti Kakak, eee, waktu SMA sempat yang kayak, eee, enggak fokus olahraga karena mungkin belajar ya, lebih fokus belajar. Nah terus kuliah Kakak, eee, kembali aktif berolahraga gitu ya. Nah, kalau sekarang, mungkin kan posisi udah bekerja ya. Nah, kalau misalnya lagi Kakak lagi dikejar, eee, pekerjaan yang harus, eee, segera selesai tu, nah Kakak gimana mensiasatinya? Apakah masih tetap harus menyempatkan diri ke gym atau, eee, bisa di eee, lakukan olahraga lain atau mungkin menggantinya di hari lain? Nah gimana yang Kakak lakukan?
Bener bener. Iya, betul. Mhm mhm. Mhm, bener. Iya, bet Mhm. E Oke. Nah, kalau misalnya kondisi kerjaan lagi padat banget nih, eee, biasanya aku, eee, ini sih. Jadi untungnya tempat gym aku sekarang ini 24 jam gitu, jadi, eee, mau aku olahraga jam 8.00 malam, jam 9.00 malam pun sebenarnya bisa juga gitu dan, eee, beberapa kali pernah sih kejadian di mana aku masih ada kerjaan ya sampai malam dan ya udah aku baru olahraganya tu malam. Nah tapi heeh, tapi ada juga
Iya. Wah, Itu enggak enggak bikin tubuh jadi, eee, makin, apa capek atau makin ini, karena udah malam-malam kan olahraganya?
Mhm. Nah itu sebenarnya tergantung dari istirahatnya juga sih s kalau misalnya aku lihat juga nih, kalau hari sebelumnya istirahatnya cukup nih dalam arti enggak enggak misalnya, minimal 6 jam lah biasa aku tetapin, kalau misalnya itu cukup, ya aku enggak apa-apa sih buat olahraga. Cuma memang, eee, kalau tidurnya cuma 4 jam, terus kerjanya sampai lembur, biasanya aku kayak enggak terlalu maksain ya, soalnya kan, eee, biasa tuh enggak maksimal juga dan, eee, kadang malah capek gitu setelahnya bukan yang malah fit gitu.
Nah, iya tuh. Oh iya. Eee, nah misalnya nih Kakak eee, tadi kan Kakak bilang Kakak tuh, eee, minimal 5 kali ya dalam seminggu berolahraganya. Nah kalau misalnya dalam seminggu itu, Kakak bener-bener full jadwalnya yang penuh, yang, eee, misalnya harus lembur tiap malam gitu. Nah, apakah Kakak tetap masih menyempatkan diri untuk berolahraga atau mungkin menggantinya di hari lain? Mungkin di hari libur atau gimana?
Iya. Mhm. Ya, mhm. Mhm. Nah kalau untuk itu, eee, memang kadang, eee, harus menyesuaikan ya dengan kondisi pekerjaan aku juga. Eee, ada momen-momen di mana saat kerjaan itu lagi sangat hectic dalam seminggu itu ibaratnya sangat penuh, eee, jadi aku, eee, bisa mengurangi juga tuh, ada hari-hari yang memang aku enggak sempat buat olahraga, eee, mungkin yang awalnya 5 kali seminggu, aku jadi cuma sempat 3 kali seminggu doang gitu. Jadi, eee, sebenernya, eee, dalam hati pengen olahraga tapi kayak, "Yah ini mah kalau olahraga nanti juga apa ya, kayak enggak maksimal," gitu jadi mending aku heeh.
Ah iya, tuh. Iya, takutnya tubuh juga, mmm, jadi lebih, apa, kurang berenergi kan, karena kalau dipaksakan kan, jadi enggak enggak maksimal olahraganya.
Betul. Betul, jadi aku memang, saat itu enggak olahraga tapi aku fokus ambil jam tidur aja sih. Jadi jam tidurnya, eee, ya bisa dilebihin sedikitlah supaya tubuhnya bisa pulih dulu, baru nanti kalau misal ada waktu lagi, kerjaannya udah enggak terlalu penuh, baru deh aku ambil olahraga.
Oh gitu, menarik menarik. Nah kalau Kakak sendiri pernah enggak sih merasa yang kayak, eee, demotivasi atau motivasinya kayak, eee, tiba-tiba hilang gitu untuk melakukan olahraga karena kan orang pasti kayak mood-nya kadang turun kadang naik, nah kayak kayak gitu pernah enggak? Terus apa sih yang Kakak lakuin ketika hal itu terjadi?
Hmm. <laughs> <chuckles> Bener. Nah. Oke. Nah, demotivasi itu pasti pernah ya dan itu sebenarnya dalam 2 tahun aku nge-gym ini, eee, udah beberapa kali sih terjadi di mana ada bulan-bulan tertentu yang "Aduh capek nih kayaknya lagi enggak pengen." Dan biasanya kalau udah sekali enggak mood gitu ya, eee, itu kan suka kebawa gitu, jadi besokannya juga makin mager lagi makin mager lagi, dan bisa lama-lama kan berhenti ya. <chuckles> Iya, aku pernah juga sih mengalami masa-masa kayak gitu. Nah tapi biasanya yang bikin aku balik lagi adalah kayak aku ngerasa badannya udah kerasa enggak fit nih, kayak, "Aduh kok, eee, apa ya, bangun tidur tuh enggak sesegar biasanya ya," gitu jadi, eee, apa ya, sekali lagi aku jadi maksain diri sih untuk, ya udah, mau enggak mau misalnya jam 5.00 sore harus udah pergi nih, sibuk enggak sibuk kalau memang, eee, bisa ditinggal dulu kerjaannya aku tinggal dulu, jadi aku fokus nih olahraga dari jam 5.00 sampai jam 8.00 biasanya dan aku pulang baru deh heeh. Sebenarnya aku 2 jam sih cuma aku, eee, dengan mempertimbangkan jarak, transportasi dan lain-lain aku, eee, kasih waktu spare sampai jam 8.00 gitu, dan nanti ketika aku selesai, baru deh aku lanjutin kerjaannya lagi. Jadi, eee, dengan aku udah time blocking gitu ya untuk waktu olahraga aku, eee, itu bisa cukup menjaga rutinitas juga sih, untuk jangka panjang.
Eee. Iya. Nah, iya biasanya orang kebanyakan kan kayak gitu. <chuckles> Wah, lama juga itu. Mhm. Oh gitu, jadi Kakak udah kayak me memisah-misahkan waktunya untuk, eee, berolahraga itu ya. Tadi juga Kakak bilang, eee, kayak tubuh itu udah ngasih sinyal kalau misalnya Kakak demotivasi, tubuhnya ngasih sinyal kayak udah berasa lemes, enggak berenergi, makanya Kakak akhirnya, eee, kembali lagi untuk berolahraga gitu ya. Oh, oke deh menarik banget nih cerita kita tentang gimana sih membentuk kebiasaan agar bisa olahraganya itu bisa tetap rutin gitu. Makasih banyak ya, Kak, eee, atas pengalaman-pengalaman dan cerita-ceritanya.
Mhm. Iya. Mhm. Bener bener banget. Iya. Iya, sama-sama juga dan makasih juga udah dikasih kesempatan buat cerita soal pengalaman aku pribadi ya. Dan mungkin doain juga supaya olahraga aku juga tetap rutin nih ke depannya.
Oke, pastinya. Sampai jumpa lagi.
Iya, sampai jumpa.